Es todo lo que me cuentas me me parece genial. No lo digo de dientes para afuera, de verdad sí, es es bien importante todo lo que acabas de mencionar, desde el ejercicio que te hace sentir más vigorizado, desde descansar bien, que cuando te levantas, eh, te levantas con ese sentimiento de de de que puedes, am, hacerle frente a lo que sea, y no estoy exagerando, es en serio. Un buen desayuno que te brinde la energía que necesitas, eh, balanceado, el equilibrio entre trabajo y y tu familia, o bueno, y tu tiempo libre, tu tiempo para ti, todo, todo, todo, todo lo que me acabas de mencionar está genial, es creo que estás en tu punto de equilibrio, estás bien balanceado y se me sería difícil de, eh, aparte con las herramientas que tienes, ¿no? Con toda la red de apoyo emocional que tienes, que el trabajo te dominara. Yo veo que ya va a llegar el momento que llegues a o no sé si ya te pasó, que llegues a trabajar y ya traes un plan para el día.
Ujú. Ajá. Sí, claro. Sí. Sí, ahorita. Ajá. <laughs> Sí, de hecho. Sí, sí, sí, ya ya
No. Ya, ¿qué hubo? Sí, sí, sí, me imagino.
Sí, ya ya lo tengo, porque últimamente sí ha estado pasando mucho de que vinieron unas personas que son, bueno, son unos argentinos que andan checando calidad y no sé qué y sabe qué más. Y algo que también, bueno, hasta cierto punto es positivo conmigo, es que soy un perico, yo soy superextrovertido relacionado a todo ese y siempre me andan buscando, me dicen: "No, es que tú tienes muy buena labia, le caíste muy bien a ellos", que no sé qué, "ocupamos que vengas". Y creas o no, me medio estresa tal <chuckles> vez un poquito eso, porque a veces me da miedo como que decir decir un modismo muy sonorense, porque, por ejemplo, la otra vez le man es muy normal acá que digas: "Morro", como para referirte a una persona, a un a un hombre, y dije: "No, sí aquel que el morro", y resulta que ellos entienden morro como si fue como si se estuvieran agarrando a besos muy apasionados. "¿Qué se están abo se quién se están mo se están morreando?". Me dijo. Y yo: "¿Qué?".Y yo: "¿Qué? No, no no, morro morro, es así acá". Y me acuerdo que me puse rojo, locos. <giggles> "No, discúlpeme", que no sé qué. Pero pero sí, realmente, eh, a final de cuentas, t trato de llevar como que un balance y pues me termina ayudando muchísimo relacionado con eso del estrés. No te puedo decir de que no es que yo nunca me estreso porque es men mentira, sí me pasa. Pero gracias a Dios ahorita tengo como unas herramientas y como tú lo dijiste, una red de apoyo que cuando me empiezo a sentir estresado, eh, pues logro superarlo sin sin tantos problemas.
Ajá. <laughs> <laughs> Ajá. Sí, claro, tiene que ser. Ajá. Sí, claro. <laughs> Ah, no. Estupendo. <laughs> Ujú. No, no. Sí, sí, es es mentira. Claro.